Terlambat karena kan taunya telat datang bulan kan nggak langsung kelihatan ya kayak, oh, mungkin siklusnya memang lagi nggak bagus aja siklus datang bulannya. Nah, aku ngiranya aku seperti itu biasa aja, ternyata ya udah aku makan biasa kayak makan, eee, penyedaplah yang banyak, terus MSG yang banyak gitu nggak ngira-ngira, makan pedes terus, eee heeh, terus aktivitas sehari-hari aku juga nggak jaga kayak aku kan di kantor, mmm, eee, apa bertingkat sampai lantai 4 ya udah aku kayak biasa aja naik turun tangga biasa. <chuckles> Bener, sampai lantai 4. Jadi
Betul. Mhm, waduh, bahaya ya? Wow, tinggi sekali. Naik turun itu jadi Kakak?
Naik turun, bener Kak. Jadi ke atas bawah karena kan harus, eee, memang kerjaan aku memang harus nuntut aku bolak-balik atas bawah, ya udah aku kayak biasa aja tapi ternyata
Wow.
kok tanggal datang bulannya ini semakin lama, semakin telat biasanya enggak pernah setelat ini. Ya udah akhirnya
Oh.
pas dicek
Jadi, terasanya di saat situ ya, eee, data datang bulannya itu terlambat ya?
Bener, datang bulannya jadi terlambat. Terus aku cek ternyata hamil. Nah, di situ mulai aku, wah, ini harus dijaga sih karena pas heeh, pas tau positif
Harus dijaga banget ya. <chuckles> Anak pertama berarti ya Kak?
Kenapa Kak?
Anak pertama berarti ya?
Bener, anak pertama. Jadi pas tahu positif
Wah, spesial sekali pasti heeh.
Bener, tau positif aku langsung bawa ke dokter obgyn untuk dicek, ternyata udah 5 minggu Kak hamilnya.
Wow, cukup lama 1 bulan lebih udah berarti ya? Oke.
Cukup lama, bon ya 1 bulan lebih. <chuckles> Setelah itu
Udah mau berjalan 2 bulan saat itu, menarik menarik. Tapi Kak aku jadi juga penasaran nih Kak, Kakak pernah nggak sih ngerasain tekanan dari keluarga atau tetangga atau lingkungan be sekalipun seperti di kantor, kalau misalkan ngomongin soal anak nih Kak kayak misalkan mereka kasih komentar-komentar mungkin nasehat yang kurang nyaman pernah nggak tuh ngalamin Kak?
Bener bener. Iya iya.

Oke menarik nih Kak aku juga pengen tanya gimana kondisinya Kakak harus menghadapi, dimana Kakak lagi stres atau capek nih ngurus anak, nah itu ada nggak Kak sih tips singkat biar aku tau nih untuk kedepannya, eee, biar kamu nggak terlalu tertekan dan juga si bayi tetap nyaman kedepannya sama kamu nggak jadi benci-bencian.
Mhm. Mhm, <chuckles> oke kalau misalnya lagi stres lagi, eee, nggak tau harus berbuat apa dengan si bayi, itu, eee, aura kita itu ya ibaratnya itu bakalan nyampe ke bayi sehingga dia ngerasain hal yang sama, gitulah memang bener gitulah memang hubungan antara bayi dan ibunya, mereka tuh 1 orang Kak ibaratnya, mereka tuh di dianggap 1 orang, bener jadi dia ngerasa aku adalah ibuku jadi apa pun yang dirasakan ibuku aku akan ngerasain dan itu memang tersalurkan, nggak aku juga nggak ngerti sih secara ilmiahnya gimana nah kalo, misalnya sudah terjadi seperti itu, nggak apa-apa untuk coba dikasihkan anaknya ke orang yang terpercaya dan dia sedang tenang. Aku pernah Kak ngalamin itu jadi akhirnya, aku kasih dia, aku kasih bayiku ke kakakku, yang bisa lebih tenang dan terbukti s gitu aku pindahin ke tangan kakakku dia tenang banget Kak karena kat kakakku lagi tenang kan kondisinya, itu sih.
Mmm. Oh dia merasa merasakan ya? Iya darah daging sendiri ya. <chuckles> Wah. Keren keren. Oke. Oh. Iya mungkin lebih ke aura dan energi ya bayi itu sangat sensitif dan bisa merasakannya ya, gitu.
Bener se sepinter itu loh dia untuk merasakan, getaran badan kita, emosi kita, gitu itu sangat takjub sih aku sebenernya.
Oke keren-keren. Itu cukup menarik sih Kak jadi ya kalau aku boleh tahu Kak, eee, Kakak, eee, biasa dalam keseharian itu ngurusin anak dari jam berapa sampai jam berapa dan pembagiannya sama suami s s jam berapa juga?
Mhm. Oh kalo sekarang ya sekarang kan anak aku tuh udah toddler kalo itu, dari pagi karena kebetulan juga suami aku sekarang kita kan udah nggak LDR, suami aku juga sekarang kerjanya udah dari rumah, jadi waktu kita mhm, bener waktu kita untuk anak lumayan banyak Kak untuk saat ini jadi
Iya. Wah nyaman banget berarti ya. Wah keluarga yang sangat harmonis pastinya ya.
Wah syukurlah sih Kak kalau seperti itu, semoga ini bisa bertahan lama ya tapi biasanya pagi aku sibuk beberes ya udah si anak sama papanya dulu, kalo misalnya saat-saat dia lagi waktu makan biasanya aku temenin kalo siang ya udah dia kan tidur ya si anak, paling nanti sore kita keluar bareng lagi gitu, jadi memang waktu aku ke anak aku, juga nggak gitu banyak karena saat ini dia senengnya main Kak, jadi kalo main aku biasa nggak terlalu bener bener bener jadi, se mhm.
Iya. Oke. Mhm. Oke. Oh iya masa pertumbuhan mau tahu banyak pasti yah, oke nah ini Kak aku juga ada pertanyaan, eee, terakhir untuk Kakak nih, eee, apa arti keluarga bagi Kakak sendiri? Boleh diceritain singkat?
Oke boleh.